Ya şöyle, okuldayken zaten, böyle, o doğanın dengesini anlatıyorlardı bize ama hiç ben anlamamıştım. İlk doğanın ne kadar, böyle, eee, aslında kendi içerisindeki dengesinin bozulması nasıl, ııı, böyle zararlı olabileceğini şeyde görmüştüm, hani, kiraz toplamıştık. İçinde çok fazla kurt vardı. Eee, kurt olmasının sebebi de yağmur yağmasıymış. Hani, o yağmurla gelen, eee, suyla beraber, işte, orada belirli bir şeyler oluyor ve sonra kurtlanıyormuş. Yağmur değmezse olmazmış. Bir de, eee, şöyle, hani, ekolojik denge içerisindeki yerinden bahsedersek eğer ki, böyle, çok küçük bir bahçem vardı. Böyle, 2 metreye 2 metre gibi düşünebilirsin. Orada kışın marul yetiştiriyordum. Şimdi marulların üzerine zaten, hani, ektiğim 20 tane marul, hani, kocaman bir tarla değil ama salyangozlar geliyordu.
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hı hı. He. <chuckles> He. Evet. A! Çok tatlı. <chuckles> Hı hı. <chuckles> A!
Ben onları topladım. Ben onları topladım. <chuckles>
<chuckles> Tamam. <chuckles>
Tek tek, her gün, gerçekten, sabah uyanıp ben salyangoz topluyordum, sabah saatlerinde çok oluyorlar, d dalga geçmiyorum gerçekten topladım çünkü istiyorum, hani, kendi marulum olsun, işim de, hani, yok, çok rahatım. Sonra, eee, böyle, eee, kuyrukları penç hani, nasıl diyeyim pençe gibi olan bir tane kuyruklu denilen Anadolu'da, böyle, küçük bir şey var. Eee, "kulağa kaçan" da diyorlar böyle, eee, konuşurken bile şey oluyor. Evet, eee, çünkü böyle çok kulağına kaçabilecek kadar küçük, kıvrak min minik bir şey. Emm Evet, onlar, mesela, çoğaldı. Çok fazla oldu meğersem salyangozlar onu yiyormuş. Ben onu fark etmemiştim.
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hı hı. O! Enteresan bir isim. <chuckles> Ay, <chuckles> garipmiş. Hı hı. A! Yani, aslında birbirini dengeleyen bir şeyi sen salyangozların, eee, rahatsız edici olabileceğini, marullar için düşünüp, oradan kaldırdın ve sonra mı diğer böcekler bastı peki de bunu, eee, fark edebildin? Uf, geçmiş olsun ya. <chuckles>
Evet, ama çok kaldırmışım. Evet, evet, evet. Evet, aynen öyle. Teşekkür ederim ya, yani, tabii salyangoz kadar zarar vermiyordu ama şey çok oluyordu, o böcek de, eee, marulun içerisinden çıkıyordu mesela marulu kesiyorum, dolaba koyuyorum, 1 hafta sonra alacağım, yiyeceğim, içinden böcek çıkıyor, hâlâ canlı hareket ediyor falan. Çok kötüydü ya, yani çok üzülmüştüm o salyangozları toplayıp başka bir doğaya, aaa, saldığım için.
Hı hı. Hı hı. O! O! <laughs> Bir de, şey, oradaki emeğin de söz konusu aslında. "Yani 2 metreye 2 metre" dedin ama, eee, yine de kendi bahçen Evet, senin marulun. Peki, eee, aslında bunu nispeten böyle bir yanıtlamış oldun ama yani, iii, insan olarak, eee, bu döngüye zarar olabilecek şeyler de yapabiliyoruz. Senin bireysel yaşadığın tecrübeden ziyade bunun daha genel olduğu durumlar da yaşanabiliyor. Sence bu, böyle, nasıl tersine döndürülebilir? Yani, insanlar bu konuda nasıl daha fazla bilinç kazanabilir?
<chuckles> Ya, tabii ki, benim marulum işte. Hı hı. Hı hı.

Ya, bence aslında, eee, bunun, hani, bizim toplumumuzda özellikle 30'lu yaşlarda, 30-40'lı belki de 50'ye kadar gidebilir o yaşlardaki etkisi bir film vardı. Adı Kız Arkadaşım mıydı, eee, <clicks tongue> Kız Arkadaşım mıydı? İlk Öpücük müydü? Hatırlamaya çalışıyorum ama, hani, yabancı adı My Girl'dü. Benim Kızım olarak çevriliyor ama filminin gerçekten nasıl, eee, ismi isminin farklı olduğunu hatırlıyorum. Hatta bu, eee, Richy Rich vardı, o çocuk oynuyordu filminde de. Orada, eee, 2 tane küçük çocuk birbirine âşık oluyorlardı ve kızı arı sökuyor sokuyordu, kız ölüyordu. Ben ondan sonra yıllarca çok k korktum mesela ve bu film, hani, 1991'de çekilmiş bir film. Eee, birçok insanın sinemaya gittiği, birçok insanın televizyondan izlediği bir film. Oradan böyle bir şey olmuş olabilir tabii ki. Emm, bir de Travmatik bir şey kalmış olabilir. Bir de, eee, ne derler bilmiyorum ama belki, hani, alerjen bir etkisi olabilir. Çünkü insanların arı şeye bala ya da işte arı ısırığına. Özellikle köpekler mesela çok fazla tepki veriyorlar. Eee, bizdeki gibi küçük bir ısırıkla atlatamıyorlar. Ağızları, burunları şişiyor. Eee, böyle bir şey olabilir ama onun dışında, eee, bir video görmüştük, bir haber. Eee, bir kadın böyle hamile ve karnına arı sokturuyor. Antibiyotik etkisi olduğuna inanıyorlarmış. Eee, arı sokarsa seni evet arı sokarsa seni bir süre daha ölmeyeceğini düşünüyorlarmış. Biliyor musun?
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Imm, travmatik bir şey kalmış olabilir mi acaba oralardan? Hı hı. Hımm. I hı. O! Çok enteresan. <chuckles> Hı hı.